A aynen. Biz, işte, beraber olmaya başladığımızda aldı beni, götürdü Atina'ya. Hem konsere gittik. Bak, şimdi Atina'ya gidiyoruz, konsere gittik. Oradan da Akropolis'e gittik ertesi gün de. Böyle, bir şeyleri gördük, gezdik ettik, falan. Eee, yani, öyle. Pek manzara falan değil, onda da öyle. Eee, geçmiş yaşanmışlıklar, o deneyim, orada yemekle, havayla, kültürle onunla özdeşleşecek, onları deneyimleyecek, onların farkına varacak. Bu garip bir şey, yani. Biz çok ayrı uçlardayız.
Hı hı. Hı hı. Ya, bir de bence Hıı, ya, bir de bence insanın farklı dönemleri var. Yani, hani, doğa tatilini aradığı gibi şehir tatilini de özellikle aradığı zamanlar var. Mesela, bazı dönemler oluyor ben gerçekten ıssız bir adaya gidip, hani, eee, ben tropik ada insanıyım, yani, gerçekten s Ay, hiçbir şey desem havlu, <chuckles> havlu alırım, <chuckles> güneş yağı alırım. <chuckles> Bir de
Ne alırdın 3 şey? <chuckles> Hangi adalara gittin? Nerelere gittin? Anlat biraz, ya, merak ettim.
Eee, yani, ben Yunan adalarını seviyorum açıkçası gezinmeyi, oradan oraya gez. O bir de her bir ada da birbirinden farklı. Yani, a a adaların farklılıklarını görmeyi de seviyorum. Eee, b onun dışında, böyle, sadece hani, Akdeniz'de olan adalar değil, Güney Doğu Asya'da da bir sürü ada olan, işte, bu Tayland'la
Hı hı, süper. Kesinlikle. Evet, nereye gittin? O! Gittin mi Tayland'a?
Efendime söyleyeyim, oralarda bulunmuşluğum var, tabii.
Yakın zamanda bir arkadaşım gitmişti. Onunla konuştuğumuzda da, eee, dedi, yani, "Gitmelisin," dedi. Ama "sokak yemeklerinden falan uzak dur," dedi.
Ya, bence biliyor musun, her yerine de, eee, çok okay olamadım ben, doğru söylemek gerekirse. Yani, Uzak Doğu tarafındaki olan adalardan bahsediyorum. Emm, ama, mesela, beni, iii, o bazı adalar çok atıl, bazıları da çok daha, eee, yani, uy daha canlı ve daha u yani, uygarlık ulaşmış di diyeceğim yani. Emm Ben çok sürpriz olarak, eee, Malezya beni çok etkiledi. Malezya'nın adaları da yani hiç beklemiyordum. Eee, Bali'ye gitmiştim ve çıkmam gerekiyordu bir noktadan sonra. Birkaç günlüğüne uğrayıverdim ve galiba 1 ay kaldım Malezya'da. Imm, Malezya bana çok
Hı hı. Canlı mı? Hangisini etkiledi daha çok? Hımm. Evet. A, bir dakika, sen öyle planlı olarak gitmedin mi?
Gitmedim, o yani
Ha, sen gezmek için gittin, böyle, süre sınırı falan da yoktu.
Yani, açıkçası ilk gittiğimde olaylar patlamadan önce bir süre sınırlamam vardı fakat, ııı, olaylar öyle bir gelişti ki, yolculuk bana açıldı. Dolayısıyla ben, ııı, sadece aynen kalbimi dinledim ve oradan oraya dolandım diyeyim, yani. Do farklı bir tatil deneyimiydi.
A! Şu anda da sosyal medyada bir kız var. Bayağı orada yaşıyor, yani.
Hımm.

Ya, yemek s sıkıntısı yoktu, beraber, çiftken gittiğimiz tatillerde. Ama şimdi çocuk olunca, yemek en önemli problemlerden biri oldu, hâliyle.
Hı hı. E, tabii ki. E, tabii ki. Yani, açıkçası pandemiden sonra tatil anlayışım, benim de ciddi şekilde değişti. Eee, pandemi öncesi daha çok şehir tatillerini tercih ediyordum. Yani, çünkü yeni kültürler tanımak, sosyal hayatın içinde olmak, bana daha cazip geliyordu ama pandemi, iii, yani, bize kalabalıkların aslında ne kadar yorucu ve riskli olabileceğini de gösterdi.
Değil mi? Aynen. Ay, kafasını din di dinliyor insan, tek başına kalınca, değil mi? T pandemide bunu öğrendik hep beraber. <chuckles>
Aynen öyle. Yani, o dönemde ben doğaya daha çok yöneldim, açıkçası. Açık havada vakit geçirmek, kalabalıklardan uzak olmak; hem sağlık açısından, daha güvenliydi, hem de bana gerçekten iyi geldi. Şimdiyse bu alışkanlık devam ediyor. Iıı, yani, pandemi aslında bana doğayla daha derin bir bağ kurmayı öğretti, diyebilirim.
Tamam. Imm, süper. O zaman sen tatilini yaparken, rahatlamak için, doğa tatillerini tercih ediyorsun.
Evet. Rahatlamaysa amacım; evet, doğa tatilleri. Şehirde rahatlanılmaz zaten.
Hımm. Eee, yani. Eğer yani tek başınaysan, belki rahatlayabilirsin de ya. O yüzden solo seyahatleri daha çok tercih ediyordum, evlenmeden önce.
<chuckles> I d diye rahatlayana değil, rahatlatana bakacaksın, diyorsun o zaman.
<chuckles> Tek başınayken. Ya şöyle, eee, eğer 1 haftalığına bir yere gezmeye, görmeye gidiyorsan; keşif içinde gidiyorsan ama rahatlaman da gerekiyorsa tatil için, ya o senin yapacağın plana bağlı. Eğer 1 güne 5 yeri görmek zorundayım diyerekten; sıkıştırıp plan yaparsan o senin için rahatlatıcı olmaz, stres verici olur ama yani onu, 5 günü, eee, haftaya yayarsan 5 yeri, anladın mı?
<laughs> He, anladım, anladım. Sanki bir lokalmiş gibi. Yani, sen kendi şehrinde ne yapıyorsan, aslında gittiğin şehirde de, aynı alışkanlıklarına devam etmek.
Aynen. Ve kesinlikle, biriyle gittiğinde de, stres dolu oluyorsun.
Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle.
Yani toparlayacak olursak, kişiden kişiye göre değişiyor, herhâlde. Teşekkür ederim, keyifliydi.
Değişiyor, aynen öyle.